Oke oke. Nah, ketika kamu udah mulai merasa nih, bahwa komunitas itu adalah bagian kamu, dan kamu udah natural gitra gitu, komunikasinya, ada nggak hal-hal yang ketika eee, pada saat itu yang masih membekas banget nih, eee, di di memori kamu? Hal-hal unik ataupun lucu lainnya yang ketika kamu udah tidak bukanlah member baru lagi, gitu?
Iya, jadi waktu itu, kebetulan ada 1, eee, member baru yang, eee, bergabung ya, mungkin sekitar, eee, 3, sampai 4 bulan setelah aku bergabung
Oke.
itu tuh jadi satu, eee, ikon, gitu ya, satu ikon, dan unik juga gitu ya. Karena member-nya tersebut adalah wanita, Bro. Jadi, perempuan member-nya, gitu, ya. <chuckles>
Heeh. Oke. Waduh waduh jarang banget emang ya. <chuckles> Soalnya ini yang dibawa adalah Satria FU, kan? 150 lagi, gitu. Oke oke oke, terus terus, gimana?
Betul. Betul. Jadi, cukup boleh dibilang wanita perkasa juga gitu, ya. Jadi, eee, bawa motornya motor, eee, apa istilahnya, motor, eee, seperti yang belalang tempur gitu modelnya, jadi cukup unik gitu ya. Dan juga jadi ikon gitu ya. Jadi, semua mata teman-teman karena didominasi oleh laki-laki gitu ya, jadi, semua mata tuh tertuju ke member baru itu yang, eee, apa, wanita itu gitu ya. Cukup unik kan ya.
Iya iya. Iya. Termasuk kamu juga waktu itu, kan? <laughs> Ya, semua, oke oke. Tapi, yang paling dominan kamu atau bukan itu? <chuckles>
<chuckles> Semua sih, Bro. <laughs> Se Oh, gitu ya. Eee, ya boleh dibilang, eee, 50:50 lah, Bro. <laughs> Jadi, tertuju ke member baru tersebut, gitu ya. Dan cukup unik bahwa memang dia tuh sudah lama menyukai motor Suzuki Satria F150 gitu ya. Jadi memang, eee, entah dari, eee, body-nya gitu ya, body motor tersebut gitu, atau mungkin dari teknologi yang, eee, disematkan di dalam motor tersebut gitu ya. Sehingga, eee, si member baru yang wanita ini tuh boleh dibilang tuh kepincut sama, eee, motor ini gitu ya, Bro, ya. Nah, jadi, memang tujuan dia untuk ikut, eee, komunitas itu, eee, ternyata sama seperti aku gitu ya, pengen tahu lebih detail, eee, motornya seperti apa, gitu ya, mekanisme, cara kerja, dan juga bengkel, serta toko, eee, sparepart yang terpercaya gitu, Bro.
Iya iya. Oke oke oke oke. Iya iya. Oh, iya?